Okey, magandang idea 'yon, ah. Pero ito naman, 'no, ah ah i after nung ano, nung gift giving, ah, paano 'pag 'di nila nagustuhan? <chuckles> Anong puwede kong gawin? Ah, magdadagdag ba ako ng ampao, gano'n? Kasi, alam mo, nakikita ko lagi 'yan sa ano, sa mga suggestions 'no, kapag wala kang maisip na regalo, parang the best na regalo daw is ampao na lang para may freedom sila, ah, bumili ng kung ano'ng gusto nila. Is it is it such a bad idea ba na 'yon 'yung ibigay, ah, given na sumakto talaga sa ugali ko na ayaw mag-isip, 'no? Tipong, "Sige, pera na lang, bahala kayo." Pero ang alam mo, 'yung mahirap sa ampao, kasi exact amount 'yung makikita nila five hundred halimbawa 'no so next year, iex-expect nila, ah, more than five hundred, more than 500 na 'to or 500 ulit, 'di ba? Parang 'pag nalugi si tito, 'di ba mga gano'n.
Mm, sige. Ah. Hmm, mhm. Pera, oo, mm. Mm. Oo. Alam mo oo. Oo, oo. Five hundred ulit, oo. <chuckles> Oo. Kaya nga. <laughs> Pero ayun, ah, siguro kung halimbawa hindi man nila nagustuhan 'yung ano, puwedeng, ah, papilahin mo sila, magkaroon ka ng ano, alam mo 'yung surprise sa ampao na may iba-ibang silang amount. Halimbawa, ang amount nung isa 50, yung isa 100, yung iba, ah, 200, gan'yan, para at least may sense of thrill din na wala silang expectation next year na ano mag-isip pa sila, "Ano bang ano kaya mabubunot ko next year kay tito," 'di ba? "100 ba o five hundred?" Oo. Oh.
Oh, okey. <chuckles> Oh, ang galing ah. Oo, ang ang galing nun, ah. 'Di nila alam nagtitipid lang ako, 'no? Pero, eh, <chuckles> 'di nila alam nagtitipid lang ako, tapos at the same time, na-excite pa sila 'no, gusto nila 'yung 1,000 pero nabunot nila 20 lang, 'no? Good luck next year na lang, gano'n, no? Galing nun, ah. <chuckles>
Lagay mo lahat 50. <chuckles> Oo. Tama. Mm. Oo, oo, huwag although nakakadisappoint, 'di ba, pero at least wala ring expectation next year na baka nga sabihin nila, "Ayoko na bumunot diyan, baka 20 na naman," 'di ba? Oo So ayun, puwede mo siyang idagdag or puwedeng 'yun na lang din 'yung gawin mo kung talagang wala ka nang time o talagang nahihirapan kang mag-isip. At least, ah, ayun, meron ka ring ano, 'no cap ka din na halimbawa, ang pinakamalaki mong ilalagay ay 500. At least, 'di ba, merong sense of thrill, may sense of excitement na ayon, papapilahin mo muna sila, o 'di kaya pabunutin mo lahat tapos sabay-sabay na buksan, 'di ba? So makikita mo yung reaction nila sabay-sabay.
Baka puwede lang makuha niya. Ang galing, ah. Mm. Mm. Mm. Ang, <laughs> ang galing nun, ah, <laughs> ang galing nun, ah. 'Yung siguro 'yun ang the best na ano, narinig ko na suggestion kasi tipid na 'yun, eh. Ang tipid nun kasi 'yung presyo, 'yung max mo 1,000, 'di ba, 'yon na yung max bill kasi. Tapos the rest pababa nang pababa, so hindi mo na concern 'yung budget. Sige nga, gawin ko nga 'yung suggestion na 'yan. Salamat sa ano, ah, sa payong iyan, ah. Ang gandang idea. <chuckles>
Hmm. Mm. Oo, oh 'di ba? Oo. Oo, 'di ba? Kaya nga Oo naman. Sana nagustuhan mo, sana mag-enjoy ka sa pamamahagi ng blessings mo. Sobra kong naa-appreciate 'yung ano, 'yung character development na gusto mong mangyari. <chuckles>
Mm. Oo, sige, sige.